Ouais, donc c'est c'est très c'est très intéressant. Oui, donc heu, ça passe effectivement par, heu, par le l'apprentissage aussi, voilà, des de la culture de l'autre et de de de tout ça. Est-ce que, en revanche, tu as eu parfois peut-être un moment où où il y a eu un une sorte de mini, heu, difficulté à à à intégrer quelqu'un, heu, à dû au à justement une différence culturelle? Par exemple, un incident, heu
<chuckles> Ah oui, bah, il y en a eu! Il y a il y a eu plein d'échauffourées au Japon, notamment. Je travaillais au Japon depuis quelques années et heu, j'avais organisé une, heu, une rencontre avec nos filiales. Alors, il y avait les Italiens, les Allemands, les Américains et on était allé dans la plus grosse usine, heu, japonaise pour présenter, finalement, les les chefs de marché, heu, aux producteurs, aux manufacturiers japonais, et en fait, au Japon, quand tu as des réunions, tu en as toujours 12 d'un côté, donc la partie japonaise et en face, eh ben, tu avais 1 représentant par pays, en fait
Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ouais.
et ce qui se passe, c'est que, bah, au Japon, il y a une forme de il y a une forme de de hiérarchie qui est très très marquée, très codée où, en fait, tu as toujours le chef au milieu et c'est toujours celui qui ne dit rien. Voire, on a l'impression qu'il dort. Tu vois, et en fait, il dort pas du tout, mais pas du tout. Il écoute tout, mais c'est pas lui qui va intervenir. Il a des bras pour ça, des gens qui qui interviennent en son nom, mais lui, il est voilà, il est posé, il a la tête en bas et il dit i il dit pas un mot, et en face, il y avait un il y avait le représentant de de l'Italie, Giovanni, qui s'est mis dans une colère noire parce qu'il pensait qu'il s'était endormi, et lui, il l'a pris comme un comme un irrespect total. Alors il est parti: «Ma que causa e questo!» Il était il était super énervé, et du coup, il a fallu que je sorte de la pièce pour lui expliquer qu'il n'était pas en train de dormir, mais qu'il était heu, que enfin, que c'était normal, quoi, au Japon de d'agir comme ça. <chuckles> Il y eu des moments de solitude comme ça. Ouais, ça, c'est
D'accord. Ouais. Mmh mh. Ah, OK. Ouais. <chuckles> Il écoute. Mmh mh. OK. Ouais. Ah! <chuckles> Ah oui. Ah oui, donc il était mal, heu, il il était mal renseigné, là, l'Italien, heu, pour le coup, heu
Bah, il s'était pas renseigné du tout, surtout, et moi, j'avais je moi je lui je lui avais pas dit à l'avance parce que je connaissais pas encore sa nature, heu heu, sa nature, heu, volcanique. <laughs>
Ouais, parce que c'est vrai que c'est c'est un peu oui, et ça c c'est vrai qu'il a fait preuve d'un truc un peu impulsif, là, pour le coup, heu
C'est ça c'est ça.
Ouais. Bah, en tout cas, heu, je te remercie. C'était c'était quand même vachement intéressant, hein, tout ce tout ce que tu tout ce que tu as expliqué là. Heu, surtout au niveau de, bah, des différences culturelles dans l'intégration. C'est vachement pertinent, donc je te remercie beaucoup.
Mais écoute, je t'en prie. Ça m'a faire ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet.